Hı hı. Aslında markete gelen meyve sebzeler de d yine dondurucudan çıkıp geldiği için raf örün ömürleri az oluyor. Eve geldikten sonra, işte, senin 2 günde domatesin çürümesi ya da, işte, elmaların bir anda çürümesi o sebepten dolayı. Eee, peki nasıl yöntemler geliştirdin bunun için? İlk mesela ilk ne yaptın ak aklına geliyor mu?
Evet. Hı hı. Tabii. İlk önce ölçü kabı aldım kendime. Bu küçük küçük, kaşığa benzeyen ölçü kapları var ya. Oradan da, o böyle 12'li falan ama o aldığım kap, oradan da bir iki denemeyle, kendime 2 tane favori kap aldım. O da şöyle, bir tanesini böyle 1 ya da hani belki en kötü ihtimalle 2 gün yenecek yemekler için, bir tanesi de kesinlikle 2 gün yensin. Hani, iii, 2 gün rahat edeyim. Mesela kuru fasulye yaptım mı 2 gün yiyelim. Hani çok sık yapmadığım için. Böyle
<chuckles> Evet. Anlıyorum. Güzel. Güzel. Evet. Yani tencereyi küçülttün öncelikle. Öyle mi oldu?
Eee, yok, yok, şey ölçü kabını, ölçü kabını denedim. Eee, onunla koyuyorum. Yani o ölçü kabı kaşık gibi bir şey. Böyle derin bir kaşık gibi düşün. İşte, kuru fasulye mesela 2 gün yenecekse ondan, işte, 2 tane koyuyorum. Diyorum ki 2 gün, 1 gün yenecekse 1 gün şeklinde. Ölçü kabıyla olayı bayağı çözdüm. Yani öyle, eee, tüm mahalleye yetecek kadar çorba yapmayı bıraktım. <chuckles>
Ölçü kabını t küçülttün. Hı hı. Evet. Hı hı. Güzel. Güzel. <chuckles> Peki bu arada sık sık markete gidebilmeye başladınız mı, yoksa yine pandemi devam ediyor muydu?
Eee, ya, bunu yapmaya başladığımda, aslında artık pandeminin hâlâ devam ettiği ama son raddeleriydi. Eee, d yani alışveriş konusunda ne yazık ki hâlâ bir çözüm bulamamıştım. Bir de buzluğum da küçüktü. Hani böyle normalde şey yaparım, işte baktım domatesler artık tipi kayıyor. Hani alırım, doğrarım, buzluğa atarım ama yerim yok. Mecburen çok şey çöpe gitti. Eee, o yüzden de onları z eee, pandemi bittikten sonra azar azar almaya başladım. Hani yeteceği kadar, tane tane şeklinde. E, o da bayağı çalışıyor.
Hı hı. Anlıyorum. Evet. Güzel. Evet. Anlıyorum. Güzel. Ne kadar iyi. Hı hı. Yeri geldiğinde belki günlük alışveriş yapabilirsin. Yapa günlük alışveriş yaptığın oluyor muydu?
Şu an tamamen günlüğe döndürdüm. Yani eskiden olmuyordu. Biraz daha yine 3-4 günlük falan yapıyordum ama şu an neredeyse en fazla 2 günlük alışverişler yapıyorum diyebilirim sebze ve meyve için.
Oh, ne kadar iyi! Harika. Hı hı. Eee, bunun farkında olduğun için de, hani bel alışverişini nasıl yapıyorsun? Mesela bütün marketi gezer misin, yoksa elinde işte bugün 6 yumurta almam gerekiyor, işte 1 litre süt almam gerekiyor, 4 doma domates alsam yeter şeklinde mi gidiyorsun, yoksa sadece, işte, domates, salatalık, işte, <chuckles> peynir, işte, bunlar alınacak gibi mi bir liste yazıyorsun?
<chuckles> Hımm. <chuckles>